Tama.
Mm, mm. Pero, ano po, pero for sure po 'di ka po maano ma makalimutan no'n na may minsan na nagtulong sa kan'ya nung is kahit isang taon lang yun, 'di ba po?
Galing. Mm. Mm, pero sana gano'n nga yung thinking niya na mag pasalamat siya kasi hindi natin masabi, nagalit, kasi yun nga, iniwanan ko din gano'n. 'Di ba?
Oo, opo, opo. Ay Mm.
Dami ang daming ano ang daming mga pangyayari sa buhay <chuckles> 'di ba?
Oo, oo nga po, eh, parehas parehas po tayo, wala akong na na experience sa karelasyon ko, sa kaibigan lang talaga.
Mm.

Hello, po ulit.
Hi k ako, hello, magandang umaga na sa'yo, nga pala umaga na pala. Mm, kumusta? Mm.
Magandang umaga pa rin po. <chuckles> Ah, anyway po, okey lang okey lang po, ah, ano lang, um, happy and single and contented. Single and contented. <chuckles>
Hmm, wow! Wow! Wow wow, <chuckles> mm, galing naman single and contented. <chuckles> Galing, mm. Hmm, mm.
Single and contented. Mm. Ah, eh eh, anyway po, ah, ano po ba 'yung actually di ko pa 'to naggi na ano, eh, na-experience, pero ano po ba 'yung nararamdaman mo 'pag ano, na ginagamit ka lang ng taong mahal mo o kaibigan?
Hmm. Ay, para sa'kin 'yung sa ano ko na lang siguro kaibigan. Ah, hindi ko pa din kasi naranasan na gamitin lang sa relasyon, <chuckles> medyo pangit tingnan, 'di b ay, pakinggan di ba, pero sa kaibigan din, ah, ranas na ranas ko 'yan kasi, ah, medyo ma nakakasama ng loob kasi gano'n ka nila gustong maging kaibigan kasi may kailangan, nakakainis, talagang 'yun 'yung unang-una kong nararamdaman. Ikaw ba?
Sa may Oo. Parang ina parang nakaalala lang po 'pag ano 'no, yu mag mag-uutang, gano'n po. <chuckles>
Mm, gano'n. Mm, totoo. Totoo 'yung sinabi mo. Ikaw ba may mga gano'n ka din bang experience?
Oo, eh, ah, actually ano po, eh, ah, bukod sa ano, sa 'yun nga, na nakakaalala lang 'pag may kailangan, yu 'yung ano siguro 'yung dahil may motor ako, <chuckles> parang ano ginagamit na service, gano'n.
Mm. Mm. Ay, okey.

Totoo, oo, kasi mas gusto ko din 'yung walang kasama, eh, kasi mas nakakapag-focus ako sa kung ano 'yung ginagawa ko pero net
Mm. 'Tsaka ano po less po sa bad influence, less ba do'n.
Mm, pero nito lang talaga college, 'yun nga, kasi nagkaiba-iba ng pinanggalingang school, nagkaroon ng mga kalokohan sa buhay. <chuckles> Pero s
Ah, b kumbaga may pagkakataon din na parang nagrebelde din ng konti gano'n.
Mm, nor para sa tingin ko naman normal, wala naman kasing taong alam mo 'yon na hindi ginusto 'yung mga gano'ng bagay kasi, hmm, parang ang saya din kasing tingnan, 'di ba?
Oo nga, tsaka ano po, eh, kumbaga mas maya mas mayaman ka sa memories 'pag may mga gano'n.
Tama, mm, ang dami ko ngang kilala dahil sa memories ko no'ng college kaysa sa high school, eh, kita mo naalala ko pa 'yung ginamit ako no'ng high school ng kaibigan ko kumpara do'n sa ano, <chuckles> mm.
Ay ay siya siya, lang po ba 'yung hindi mo makakalimutan na parang ginamit ka?

Mm oo, um, hinahayaan ko lang siya nung una pero nung napapansin ko na din na parang 'yon nga palagi siya nanggagaya tapos lagi lang siya nag-re-realize sa akin, hindi siya 'pag tinatawag siya ng teacher hindi siya nakakasagot, parang ayun, para do'n ko na din talaga tinigil 'yong pagtulong kasi hindi na maganda, hindi na siya natututo siya din 'yong kawawa, 'di ba, grabe ang panggagamit din, talagang kinakaibigan lang ako kasi gusto niya tumaas yung grades ba, hindi naman sa pagiging mayabang, ah, pero ay ano talaga din talaga ako nung nag-aaral, eh, focus lang din talaga ako kasi yun yung gusto ng mga magulang ko ganon.
Parang friendship over na po ganun? <chuckles> Oo, oo nga, oo nga, eh. Pe pe Pero tumaas naman po ba yung grades nya nung lumalapit siya sayo?
Mm nung nung oo kasi nga sabi ko nga sabi ko nga sayo ultimo assignment, m ano talaga yun tata minsan nga sa text pa yun, eh, "Ano may assignment ka na ba? Sige gaya ka sakin bukas" dala ko ako pa minsan nag-aano, ah, nga nag-vo-volunteer <chuckles> Mm parang ganon na, although, okey lang naman kasi kahit papaano naman di ko naman masabi na masama yung ugali niya, eh, dun nga lang talaga siya nagkaka nagkamali na yung ginamit niya lang ako para
Ah, tumaas din. Mm. Kumbaga nag re-rely lang siya.
Mm grabe, parang sandalan, which is hindi tama kasi hindi nga siya nag-i-improve 'di ba kawawa naman pag ganon, sayo ba, yung sayo ba yung mga nangyari sayo, ah, ano pa yung ma-i-i-share mo sa akin diyan?
<chuckles> Oo tama po. Um, well well yun parang yun lang, eh, ay ano siguro yung panlilibre din.
Mm. Ay oo yan, isa pa din yan, uy mapera ka, may motor ka, may libre-libre ka dyan, ah, grabe naman yan. <chuckles>
Panlilibre. <laughs> Hindi na ano lang siguro, ma magaling lang siguro mag ano ng praktikal parang ganun.
Ay, may magagaling maghawak ng pera no?
Ah, siguro po ano, siguro po yung ano, yung paggagamit lang siguro, pag halimbawa sa ibang tropa, para naga kase halimba halimbawa inuman, sa sa ibang tropa nag-aambag siya, pero pag ako nagaya parang ayaw niyang lumabas, kasi alam niyang may pera ako.
Mm, mm. Mm. Mm. Hindi. Hmm okey.
Parang ganun mm.

Hindi, may iba po kasi 'di ba, na lala na iba babae na parang mauubusan, 'di ba? <chuckles>
Ay, hindi nila alam 'yong worth nila 'pag gano'n, ah, alam mo 'yong kapatid ko kasi, iba kasi henerasyon ngayon, bata pa kasi 'yon, akala mo maubusan ng lalaki, sabi ko, "Beh, magtapos ka muna, hello?" <laughs> "Bata ka pa." Iba henerasyon ngayon, 'no?
Mm. Oo nga po, eh, kumbaga may kumbaga may diploma na, may diskarte pa.
Tama. Mad man lalaki nandiyan lang 'yan, huwag mag makikipag-away para sa lalaki, 'no.
Opo, 'tsaka 'pag big time 'pag big time na, ano, kusa na 'yan po ano, eh, lalapit, pipila pipila sila.
Tama. Hmm, lalo na't babae pa 'yong kapatid ko, siya talaga ang aanuhin diyan, 'di ba?
Oo nga po, pero anyway po? Thank you po, ah, sabagay maraming salamat.
Oh, 'yon, natutuwa naman ako, hmm. Kaya nga, oh, sana hindi natin maranasan 'tong mga ginagamit lang tayo 'no? Oo, ingat. Paalam.
Oo nga po, eh. Okey po, goodnight; paalam din po.